Ja, auf jeden Fall. Hm, du, ich wollte mal mit dir über 'n Thema sprechen und deinen Rat dazu haben. Und zwar, hm, habe ich oft Angst und Panik in sozialen Situationen. Ähm, ich wirke nach außen hin ziemlich extrovertiert und, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich vielleicht ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob ich extrovertiert oder introvertiert bin, aber ich habe auf jeden Fall sehr häufig Probleme in sozialen Situationen. Einmal aufgrund meiner Kommunikation, weil ich, äh, aufgrund meines ADHS, ähm, s manchmal Kommunikationsschwierigkeiten habe. Hm, und ich habe also zum Beispiel, wenn ich jemanden anrufen muss. So v also ich meine, okay, meine Eltern, meine Freunde, ist kein Problem, aber wenn ich dann jetzt 'n Arzt anrufen muss oder ich muss hier mal irgendwas machen, das dauert Ewigkeiten, bis ich mich dazu überwunden habe, das zu machen. Und selbst dann geht mir die Pumpe. Ich weiß nicht, warum. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es ist leider so. <laughs>
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay, ja. Mhm. Ja, ich verstehe das. Wie ist das denn generell? Wie drückt sich dein ähm, du sagst, du hast ADHS und gehst da ja auch offen mit um, aber du hast Probleme in sozialen Situationen, was ja eigentlich dann auch 'n bisschen logisch ist, dass das passiert. Ähm, wie drückt sich das bei dir denn am stärksten aus? Wo wo sind deine, äh, Konfliktpunkte, wo wo du selber merkst, da eckst du immer wieder an oder da, äh, trsch triffst du auf Unverständnis.
Hmh. Ja, ich glaube, was das größte Problem bei mir ist, ist Leute zu unterbrechen. Ähm, mein mein Gehirn neigt dazu die die die Gedanken sehr schnell zu spinnen und dann müssen die raus und weil sonst vergisst man sie wieder und natürlich ist das, logisch betrachtet, anders, aber das ist halt 'n unterbewusster Prozess, weshalb ich dann oft Leute
Mhm.
unterbreche, viel zu viel rede, solche Dinge, ne? Ähm, einfach einfach es ist unterbewusst. Und dann im Nachhinein denke ich mir immer so: „Was ist eigentlich falsch mit mir, dass ich“ s also, dann unterbreche ich jemanden und dann merke ich das und ich denke mir so: „Ach, nein, nicht schon wieder.“ So, solche Sachen zum Beispiel, ne?
Mhm. Ja, ja. Also, falsch ist mit dir gar nichts. Äh, jeder Mensch ist, wie er ist, und jeder Mensch ist wunderbar, wie er ist, und es ist ganz wichtig, dass wir uns selbst lieb haben, weil nur so können wir auch wachsen. Wenn du dir selber zu hart zu dir selber bist, dann ist das auf jeden Fall nicht gesund. Ähm, das, äh, ist im Allgemeinen kann man das schon so sagen. Ähm, di gut, du sagst, du unterbrichst die Menschen. Bei dir ist es aber dann vermutlich auch so, dass es dir nicht auffällt. Erst im Nachhinein. Du bist dann halt einfach in diesem in dieser Si ähm, in diesem Prozess der Kommunikation gefangen. Hast du schon mal über 'n Kommunikationstraining nachgedacht oder würdest du sagen, fehlt dir da vielleicht sogar die Geduld zu? Ähm, wie stark sind deine Ambitionen, deine Schwächen in Stärken umzuwandeln? Weil, ähm, da gibt's ja g einige tolle Geschichten, ne? Also, zum Beispiel, dieser eine Sänger, der der gestottert hat, und dann hat er da doch irgendwie so 'n Techno-Song gemacht und so weiter. Äh, nicht, dass ich dich jetzt mit dem vergleiche, aber das ist einfach so, dass man aus seiner Schwäche auf einmal 'ne Stärke macht.
Ja. Hm, also, meine Ambitionen, mein Leben stark zu verändern, sind auf jeden Fall sehr hoch. Ähm, ich bin jetzt ziemlich frisch diagnostiziert. Das heißt, ich bin grade auf der Suche nach, ähm, medikamentöser Behandlung. Das ist so meine Priorität Nummer 1. Ähm, was im Moment katastrophal ist: Ich finde im Moment niemanden, der der mir irgendwelche Sachen in den Rachen schmeißen will. <laughs> Aber, ähm, ähm, von daher, die eben ich, äh, ich ich b eben, ich weiß, dass es da auch andere, ähm, Behandlungsmethoden gibt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch noch gar nicht so richtig da hingekommen, was es da noch, ähm, gibt, weil die Medikamente im Moment meine 1. Priorität waren. Aber, ähm, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, was du da sagst. Ich glaube, das ist ist auf jeden Fall, ähm
Ja. Ja. Mhm. <chuckles> Mhm.
ist auf jeden Fall was, wo wo was was was bringen könnte. Also, im im logischen Sinne weiß ich, wie wie das alles funktioniert, wie wie Gespräche geführt werden. Aber
Mhm. Ja klar. Ja, ja, kann ich nachfühlen. Mhm.
genau, das Problem ist, dass mein Gehirn bisschen dumm wird, wenn ich halt hochkoche. Und je je je hyperaktiver ich dann werde und je je aktiver dann ich werde, desto schlimmer wird das. Zum Beispiel
Ja. Ja, ja. Sag ruhig.
ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich so richtig hochkoche, dann i ist mein Gehirn aus. Dann dann bin ich auf Autopilot. Ich ich kann, j äh, meine Ärztin sagt mir: „Okay, an dem und dem Termin sollst du wiederkommen.“ Ich bin vollkommen da. Ich bin einfach nur komplett over the top mit meinem mit meinem mit meiner Aktivität und dann
Ja?
ist äh, dann musste ich sie nachher noch mal anschreiben: „Ey, wann hatte ich nochmal den Termin? Ich hab keine Ahnung.“ <laughs>
<chuckles> Ja, alles gut. Das das jetzt das kann aber passieren. Das ist das ist in Ordnung. Du weißt darum und, äh, du weißt, dass es normal ist bei dir und deswegen ist es auch in Ordnung. Ich denke einfach, die die die Geschichte wird, äh wird dann sein, äh, das zu trainieren. Ähm, du sagst, du erwartest auf eine medikamentöse Einstellung. Ist in Ordnung, aber, ähm, ich würde mich nicht nur auf die Mod Medikamente verlassen, weil, äh, bei dir hört man ja auch raus, dass du wirklich smart bist, ne? Du du du hinterfragst dich selber, den Prozess, du, g äh, gehst die Probleme an. Du sagst, du möchtest dein Leben auch, äh, äh, weiterentwickeln. Äh, du hast jetzt gesagt „ändern“. Ich würde „weiterentwickeln“ sagen, weil, ähm, du hörst dich jetzt auch noch nicht so alt an. Da ist ja auf jeden Fall noch Potenzial. Ähm, wenn du diesen diesen diesen ADHS äh, diese ADHS-Geschichte und deine aktuelle Lebenssituation als Prozess verstehst, die wirklich dazu helfen, dass du noch einiges erreichen kannst, ähm, dass du wirklich, ähm, positiv an die Sache herangehst. Wäre das was für dich?
Mhm. <chuckles> Ich glaube, das würde mir d gut tun, auf jeden Fall. Also, ich ich glaube, hm ich glaube, dass ich mit mir sehr hart ich ich glaube, ich bin sehr ich ich lüge mich nicht selber okay, hm. <chuckles> Ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass ich, ähm, meistens
Ja. Ja.
e e echte Sachen sage, aber sie ungünstig ausdrücke, um's jetzt mal so zu sagen. Also, ich bin im ich bin, glaube ich, manchmal zu hart zum mir selber.
Ja. Ja. Ja, aber du bist auch da aber dadurch, dass du h hart zu dir selber bist, bist du ja auch ehrlich zu dir selber und das das schaffen nicht viele. Und, äh, da würde ich auch sagen, so 'n Kommunikationstraining ist ja nicht nur dazu da, jetzt zu sagen: „Okay, ich weiß jetzt Sender- Empfänger.“, sondern das ist ja auch so 'n bisschen, dass man wirklich mal so 'ne so 'ne, äh, linguistische ja, vielleicht v sogar von jemandem, der das studiert hat, auf wissenschaftlicher Basis, dass man da so wirklich, äh, sich mal 'ne Unterstützung holt. Das muss nicht mal im psychologischen Kontext passieren, sondern dass man wirklich versucht, dass man diese diese diese Kommunikationsschwierigkeit, ähm, die du deutlich herausgearbeitet hast in deiner Ausführung, äh, angeht, weil, das ist tatsächlich etwas, was man trainieren kann. Ich meine, in dem Gespräch, in dem wir jetzt sprechen, hast du mich nicht einmal unterbrochen. Also du scheinst ja D Dinge auf jeden Fall hinzubekommen. Also, ich finde, da ist Potenzial bei dir, oder?
Ja. Hm. Ähm. In jedem Menschen steckt doch Potenzial. <laughs> Also, ja, ich würde sagen, dass, äh dass da schon durchaus Potenzial besteht. Ähm. Ich glaube, dass mir das a auch generell natürlich im Leben mich mich weiterbringen würde s so, ähm. Hm, genau. Ähm, ich glaube, diese Angst und Panik in sozialen Situationen hat aber auch noch irgendwelche anderen
Ja, das stimmt natürlich. <laughs> Mhm.
Aspekte, weil, zum Beispiel ich wohne ich wo ich mache Wohnen für Hilfe. Und, ähm, genau, äh, weißt, was das ist?
Ja. Wow, auch noch, ja. Ne, ich finde es gut. Alles gut.
Ja, genau. Ähm, und zwar, ähm, ich wohne halt quasi dann oben bei meiner Vermieterin im im Kinderzimmer im alten, sage ich jetzt mal, ne? Und somit ist das Haus natürlich offen. Also, ich habe jetzt keine extra Wohnungstür oder so, ne? Und ich ich habe so oft ich wei es ist ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich liebe meine Vermieterin, das ist so eine süße alte Dame, wie eine Oma, wirklich. <chuckles> Und trotzdem habe ich ich wenn ich irgendwas von draußen brauche, ich renne raus, hole mir das und renne wieder rein. <laughs> Also wirklich, ich ich ich renne, wirklich. Also, ich weiß nicht, warum, es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich habe auch keine Ahnung. Ja, sowas, ne? <laughs>
Ja. Mhm. <laughs> Mhm. <laughs> Mhm. Wie ist das denn mit deinem Ausgleich? Du hast ja w vielleicht, also oder anders gefragt: Hast du auch mal, äh, Phasen, wo du innere Ruhe hast? Wo du einfach zur Ruhe kommen kannst?
Das ist halt so 'n allgemeines ADHS Problem. Aufgrund der Stärke meines ADHS ist ist es eigentlich der nicht der Fall. Also, zum Beispiel, ich habe mir jetzt so 'ne Schlaf-App installiert, wo man quasi Geräusche, äh, haben kann. Also, wo wo die App nimmt quasi die Geräusche auf, während du schläfst. Und 1., ich singe im die ganze Zeit im Schlaf, 2., ich rede im im Schlaf. Ähm, wenn ich nicht in also, in der Tiefschlafphase, äh, wende ich mich ungefähr alle 10 bis 15 Minuten im Bett. Das heißt, man hört, wie ich mich im Bett quasi einmal u komplett umdrehe, ne? Und wenn ich nicht im Tiefschlaf bin, alle 2 bis 5 Minuten. Mit anderen Worten, nicht mal im Schlaf <laughs> bin ich ruhig, ne? Und das es heißt
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das ist un unglaublich beeindruckend, äh, dass du das auch alles so angehst, ne? Dass du wirklich deine Defizite auch selbst schon versuchst auszugleichen. Wobei man Defizite, wenn man das sagt, ist das natürlich auch schon wieder viel zu hart, weil du kannst da ja einfach nichts für. Also, ich finde das unglaublich stark, wie du das angehst und da sagst du, „auf gar keinen Fall aufgeben oder dich entmutigen lassen“, weil Medikamente allein, die wir können auf jeden Fall 'ne Menge bewirken, aber es ist auch immer noch so 'n bisschen, äh, der letzte Meter, was man selber noch dazu beiträgt. Und, äh, das sehe ich bei dir, dass du das machst. Also, das ist unglaublich wertvoll. Unterschätze das nicht, dass du dir diese Schla Schlaf-App geholt hast, einfach, weil du das Problem erkannt hast und das jetzt angehst, das ist unglaublich gut. Wie ist das denn mit psychologischer Behandlung? Du sagst, du bist jetzt, äh hast das diagnostiziert bekommen. Sind denn da noch Therapiegespräche da oder, äh, sind die, ähm, gar nicht passiert? Wie funktioniert das?
Äh, ja, ich bin in Therapie, technisch gesehen. Ich bin aber, weil's keine Plätze gibt, nicht in fester Behandlung, sondern immer wenn quasi was frei ist, bin ich ähm, bin ich quasi, äh habe kriege ich den Termin, genau. Ähm das ist meistens wöchentlich, aber auch nicht immer. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert von der vor also, die ist unheimlich nett, aber
Mhm. Ja. Dabei, mhm. Ja. ,ja. Mhm.
hm, ich weiß nicht genau ich weiß nicht also, ich glaube, dass ich vielleicht mal langfristig mir 'n bes also, 'ne andere Person suchen sollte, aber sie ist auf jeden Fall sie hat studiert, sie ist gut, ne? Das ist gar keine Frage. <laughs> Ähm
Wenn sie studiert ist und gut ist, dann würde sie dir jetzt höchstwahrscheinlich antworten: „Nicht jeder Therapeut passt zu jedem Klienten.“ Das ist nichts Schlimmes. Wenn man wenn man einfach nicht wenn man einfach nicht zusammenpasst, wenn man einfach nicht die eigene, äh die Ebene findet zueinander, dann kann die beste Therapeutin nichts machen und das ist auch nicht ihre Schuld. Also, das da das keine Sorge, wenn sich da dann jemand anders zu holen, da wird dir kein Psychologe in irgendeiner Form, äh, sagen, dass das was Schlimmes wäre. Alles gut.
Genau deshalb. <chuckles> Natürlich. Ja, ähm, also, ja, ich wie gesagt, sie ist gut. Sie hat mir geholfen, sie hat mich diagnostiziert. Auf jeden Fall danke ich dir wirklich unheimlich für das Gespräch, du hast mich du hast mir sehr viel Mut zugeredet. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen.
Hm. Ja. Ganz viel Erfolg wünsche ich dir.